อ๋อ โอเคครับ คือเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะถามเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเลย ก็คือ เอ่อ ในช่วงที่เราแบบพยายามหลีกเลี่ยงจาก Social ให้เยอะมาก ๆ ที่สุดเนี่ย กับ เอ่อ ในช่วงปัจจุบันที่แบบมีการเล่น Social บ้างอยู่ อะไรอย่างเงี้ย คือช่วงเวลาไหนเหรอครับ? ที่คุณรู้สึกว่า มันสบายใจต่อเรามากกว่าจริง ๆ น่ะครับ
ได้ ครับ อืม โอ้ เอาจริง ๆ ก็ มัน มัน มันก็ทั้งคู่เนาะ เพราะว่าเอาความเป็นจริงแล้ว Social media มันก็ยังมีข้อดีอยู่ ยิ่งเป็นสมัยนี้เนาะมันก็ให้ความบันเทิงสำหรับผู้คนได้ แล้วก็ต้องยอมรับจริง ๆ ว่า มัน มัน มันช่วยจรรโลงใจในวันหนึ่งที่เราได้ทำงานมาเหนื่อย ๆ แล้วเรารู้สึกเหนื่อยล้า แล้ว ก็ ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมา มา มาจรรโลงจิตใจ ให้เราสามารถ จ ทำงานหรือว่าใช้ชีวิตต่อไปได้เนาะ คือ Social media มันก็เข้ามาตรงนี้ แล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึก ติด ต่อกันง่ายขึ้น การรับข้อมูลข่าวสารหรือว่า เอ่อ การติดตามบ้านเมือง อาจจะไม่ใช่ข่าวสารก็ได้ แต่หมายถึงว่า การติดตาม คน นู้นคนนี้ การติดตามบ้านเมือง การดูเหตุการณ์ต่าง ๆ มัน ก็ทำให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้น คือมัน ก็มี ข้อดีทั้ง 2 อย่าง คือถ้าเราใช้มันมากเกินไป มันก็ทำให้เราอาจ จะ แบบหลุดโฟกัสกับคนที่กำลังอยู่ตรงหน้าเรา ตรงนั้น เพราะฉะนั้น สำหรับผมอะมัน ก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์น่ะครับ อย่าหลวมตัวเองกับมันมากเกินไป เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่า แบบมันไม่ใช่แล้ว หรือ ว่า มันมากเกินไป หรือมันส่งผลอะไรบางอย่าง ทำให้คนรอบข้างเรา <clears throat> อาจจะรู้สึกแย่กับการกระทำ ตรงนี้ มันอาจจะแบบ อาจจะต้องดูแล้วว่า ยังเหมาะสมอยู่ไหมในการใช้ อย่างงี้ครับผม
อืม ครับ <chuckles> ครับผม อืม อือ ครับ